A ver, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué papel consideras que tienen los medios a la hora de crear héroes y villanos?
Sí. Yo creo que los medios sí son demasiado poderosos en ese aspecto, ¿sabes?, eh
Ujú.
Yo creía que solo antiguamente, cuando los medios, hasta cierto punto, estaban más controlados y y eran más limitados, por ejemplo, cuando era la radio, el periódico, eh, algunos que otros voceros o cosas de ese tipo.
Ujú.
Pero, definitivamente creo, que ahora son más fuertes con esta amplitud mediática que tienen, de que, a través de todas las redes sociales, televisión y estos también, este, eh, opciones an antiguas que todavía siguen vigentes como la radio, pues todavía ahí todo lo hacen resonar día y noche, todo el tiempo, eh, creo que de cierta forma tienen un poder muy peligroso, ¿sabes?
Sí, creo que al final los los medios de comunicación, pues, juegan un papel superfuerte porque tienen esta oportunidad de de ser masivos, ¿no? O sea, cual cual sea que sea el medio, o sea, tienen la oportunidad de amplificar voces para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces sí t hay que tener también como mucho cuidado con ellos. ¿Recuerdas como en en algún momento en particular en el que hayas podido detectar que hayan convertido a alguien en superhéroe? ¿Y alguien que lo hayan, pues, hundido tal cual?, simplemente por lo que se dijo, lo se c se comentó en alguno de estos medios.
Bueno, yo creo que el ejemplo más sencillo de ocupar, tanto en el pasado como actualmente, es en el
Ujú.
en el tema político, ¿sabes? Este, hay es conocido, que hay estas agencias, inclusive, que que prestan estos servicios, este, a políticos que quieren alguna candidatura, o inclusive, una presidencia. Eh, a a amoldar su imagen, al gusto de del pueblo, ¿sabes? Al menos aquí en México, ya ha habido temas, en los que definitivamente, les dicen: "¿Sabes qué? Tienes que vestir de esta forma, tienes que mostrar esta forma. Tienes que crearte esta historia de tu pasado, y de tu futuro. De cómo empezaste, supuestamente, desde abajo. Eh, cómo tuviste estos desafíos. Cómo siempre estuviste del lado del pueblo. Cómo, este, todas estas cosas buenas que hiciste. Ah, este, tienes que vestir y peinar de tal manera. Em. ¿Estás soltero?, bueno, pues hay que conseguirte a a una pareja, hay que casarte. Hay que hacerlo mediático". ¿Por qué? Porque obviamente, al menos en el país, la mayoría de las personas, son fuertemente católicos, y obviamente, ven el tema del matrimonio, como algo muy importante. Y obviamente, tú no puedes estar soltero, tienes que tener una pareja. Tiene que ser una pareja muy bonita, también mediática como tú. Entonces, ellos tranquilamente, maquillan y transforman a las personas, a al gusto del público. Exactamente. O sea, de verdad, llega un punto, en el que ya cuando te enteras de todo esto, de cómo funciona toda esta maquinaria, es algo que incluso, da miedo, ¿sabes? Porque definitivamente, toda tu perspectiva está distorsionada, a tal y como ellos lo quieren.
Ujú. Sí. Para lo que se necesita. <chuckles> ¿Y tú qué crees? Digo, o sea, en entiendo todo el el punto, pero justo, o sea, me gustaría como ir un poco más a fondo, ¿no? O sea, todos crecemos como en la misma sociedad, todos tenemos acceso a los mismos medios de comunicación. Pero la pregunta sería, ¿Cómo crees que hay como? Eh, en qué en qué momento puedes hacer como este switch de darte cuenta de que los medios funcionan de esta forma y no seguir pensando como todas las personas, ¿no? O sea, que mucha gente, obviamente, cuando hacen este tipo de cosas, pues la gente se compra la historia o lo que sea que les pongan, la gente considera que esa es una verdad, ¿no? Pero, ¿en qué momento crees que hay como este cambio de decir: "A ver", te empiezas a cuestionar lo que realmente los medios te están diciendo?
Sí, mira, yo creo que antiguamente, eh, muy s de cierta forma, eh Pues, no se metían a todos lados esta esta información, como te mencionaba, como actualmente que donde sea escuchan, luego hay personas que se enteran de cosas que yo ni siquiera pensé que estaban al alcance de ellos, no por falta de respeto o algo, sino que son temas como que muy específicos y digo: "Guau", o sea, de verdad ya la información ya traspasa edades, este, cualquier tipo es de barreras, que ya llega esta información a todo mundo, pero antes no era así. Obviamente, los medios estaban controlados, por ejemplo, también en el caso de México, eh, pues vivimos mucho tiempo bajo el gobierno de un solo partido y este partido controlaba todo, principalmente los medios, o sea, si algo salía mal, si había alguna catástrofe, algún problema del de la índole que fuera económica, social, eh, ellos se encargaban de que esta información no saliera de ciertos lugares, ¿sabes? Eh, si ocurría alguna desgracia en un pueblo, bueno, pues ocurrió aquí en el pueblo, algunos lo sabrán, los que estuvieron ahí, el resto no se van a enterar a menos que sea de boca a boca. ¿Por qué? Porque los medios están comprados y no van a hablar para nada de este tema. Si hubo alguna matanza, si hay algún problema, este, de temas económicos, eh, no va a haber nada de eso, al contrario, se va a hablar de de prosperidad, justamente, o sea, todo esto se maquillaba antes de una forma demasiado obscena, eh, como te digo, la gente muchas veces no se daba cuenta cuando había algún tipo de revolución o había gente que quería hacer el cambio, cuando la oposición quería llegar a a ganar alguna, este, alguna gubernatura o algo para empezar a crecer, pues muchas veces les metieron el pie. ¿Por qué? Porque los mismos medios los manejaban y decían: "No, ellos no tienen nada de fuerza política, no hay músculo político, casi no hay votos, eh, son un fracaso por completo, eh, definitivamente el partido gobernante es el que está ganando todo". Bueno, pues ya con esa idea que te metían en la cabeza, pues tal vez si tú querías algún cambio y escuchabas esto decías: "Bueno, entonces mi voto es inútil, ¿para qué me meto en problemas votando por la oposición? Si se llegan a enterar, este, me van a cerrar las puertas, puedo perder mi trabajo, me voy a meter en problemas". Entonces ya desde ahí los los apaciguaban
Ujú. Toda la información. Sí, sí, sí. De las cosas buenas. <chuckles>
¿Y qué pasaba a la hora de las urnas? Bueno, que se robaban las urnas, quemaban las boletas y tranquilamente ellos volvían a a consolidarse como el como el este, partido ganador, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Muchísimas veces en en muchísimos, este, estados de municipios, inclusive en la nación, o sea, descaradamente, ¿sabes? Eh, ¿qué ocurre? Actualmente ya hay redes sociales y entonces ya esta herramienta la tiene todo mundo, y también la la misma oposición tiene esta herramienta para poder comunicar qué es lo que está pasando, ¿sabes? Y y actualmente ya todo es tan digital, ya no es nada más, este, boca a boca, ya no es nada más, este, periódicos de, eh, tal vez, este, prohibidos o revolucionarios, no no no, ya hay fotos, ya hay, este, videos, ya hay todo, eh, con seña y todo de lo que está ocurriendo, entonces la gente, obviamente, empieza a abrir los ojos, se da cuenta de que está siendo manipulada exactamente, y entonces ya empiezan a crearse también una narrativa ellos mismos, de darse cuenta que todo este tiempo han sido manipulados, que les están engañando, que que esa no es la realidad, y aunque el gobierno intente de una forma u otra intentar ocultar las cosas, la verdad es que los mismos civiles, entre ellos, empiezan a alzar la voz.
Ujú. Sí. Te apasiona. Sí. Ujú. Ujú. Engañada. Ujú. Sí, creo que af al final, o sea cos agra a través de las redes sociales, pues tienes también la inmediatez de los hechos, ¿no?, antes como que te tenías que esperar a que filtraran toda esta información para saber que sí pasaba y que no. Y ahora, pues justo, ¿no?, las redes sociales todo mundo tiene acceso a un teléfono, puede grabar, puede tomar fotos, puede subir una nota de voz, lo que sea, y mandarla en automático a grupos, a redes sociales, a donde sea, y la información llega siendo un poco más fidedigna, ¿no?, o sea, ya no tienes tanto este tiempo para poder modificar o editar alguna información, entonces, creo que en ese sentido, o sea, funciona muy bien el que estas redes e estén existiendo. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú cómo consideras que afecta el tema de estos mismos medios que ahora se traspasaron a las redes sociales, no?, porque antes, pues, estaban en televisión, en radio, periódicos, ¿no?, pero obviamente tuvieron también que migrar a la parte digital y ahora te encuentras también que los mismos medios que antes intentaban como, eh pues, sí, glorificar ciertos temas o lo que fuera, ahora también los encuentras acá y es como más fácil que se puedan hacer virales, ¿no?, que no sé, una noticia falsa, por así decirlo, la gente la empiece a compartir y que toda la gente crea que es una verdad, ¿no?, eh, ¿cómo consideras que esto ayuda o beneficia realmente a pues así, a un tema social en general?
Ujú. Sí, mira, el el detalle del porqué este tipo de medios siguen teniendo éxito, yo creo que también es parte del consumidor. Si el consumidor es, eh, no tiene capacidad de reflexión, está ahora sí cegado por el fanatismo, este, no hace una investigación aparte, pues terminan simplemente aceptando lo que sea que le den y siguen eso masificándole ellos mismos, lo siguen, este, por ejemplo, en Twitter lo siguen retuiteando, en las demás redes sociales lo siguen compartiendo, lo siguen difundiendo, y siguen creciendo estas olas de desinformación. Lamentablemente es algo que ocurre, eh, de forma muy descarada, o sea, tal y como te comenté anteriormente, como lo han hecho, incluso con los últimos, eh, presidentes, he sabido cómo a a ambos les han maquillado la historia, les han los han puesto a modo para que la gente tenga mayor este mayor aceptación de ellos. Eh, también es conocido cómo hay algunas personas que han estado en el ojo público, que son tal vez servidores públicos o son famosos, que han cometido, este, delitos, que han caído en errores muy graves, y cómo les limpian la imagen de tal forma de hacerlos ver que no, ellos son buenos. Eh, exacto, cometieron algún crimen, lo que tú quieras. Ah, bueno, inmediatamente, este, lo llevan a ajá, lo llevan a a noticieros, a modo, ¿para qué? Para que hablen ellos y ellos cuenten su versión, que ellos digan que eso no fue lo que ocurrió, incluso los visten de cierta forma para que se vean más, este, inocentes, o sea, saben que usando colores claros ayudan a que tengan una perspectiva diferente para la audiencia. Eh, mueven la fo la la noticia de tal forma que sea a modo para que ellos salgan bien librados y
Ujú. Que son santos. <chuckles> Se borra todo registro. <chuckles> Okey. Sí, que sea como amigable para para el público ¿no? Y que no decaiga su popularidad como a veces se llama.
efectivamente, y empiezan a ser los partes de ciertas, eh, cuestiones benéficas. Esta historia ha ocurrido muchísimas veces con muchas personas dentro de este país, y no solo en este país, ocurrió en infinidad de países donde, lamentablemente, la gente suele, pues ahora sí que ser muy creyente de de lo que sea que ve, no tiene esta educación de de de ver otras segundas opiniones, de preguntar en en otros este, lugares que tal vez no están a modo como lo que ellos siguen normalmente consumiendo. Entonces, esto es realmente peligroso y, ¿sabes? Yo te acabo de dar el el ejemplo más fácil para mí de dártelo, pero también ocurre en otras áreas como en deportes, también en el fútbol, es algo que me gusta mucho. He visto cómo a a ciertos equipos los glorifican, a ciertos deportistas dicen: "No, este este deportista es muy humilde, es muy bueno", cuando no es la realidad, la verdad, exacto, cuando todo lo contrario y y no digo que sea malo, o sea, todos somos humanos, todos cometemos errores, pero hay gente a la que glorifican como de: "No, él es muy humilde, es muy bueno, siempre ayudando y todo", cuando realmente no, cuando otras personas filtran, este, cosas que incluso luego hasta las cámaras, este, no hacen ojo, voltean, eh, donde están agrediendo a otros compañeros de, este, de equipo, eh, están jugando sucio, están diciendo groserías, están metiéndose con la afición, están siendo racistas inclusive, o sea, es es la realidad, los medios controlan la forma en la que uno quiere ver las cosas siempre a modo, o sea, si hay un hay un medio de deportes que está vendido a a cierto equipo, siempre va a hablar muy bien de este equipo, puras cosas buenas, y del otro equipo va a decir puras cosas malas, el tal jugador es el malo, este este equipo está arruinado financieramente, tiene problemas de corrupción, cuando es algo que en la vida real lo tienen todos los equipos, ¿sabes?
Ujú. ¿En cuál? Okey. Ujú. Claro. Un poquito a lo contrario. <chuckles> Ujú. Sí, claro. Y oye, me gustaría preguntarte justo o sea, como como tú dices, ¿no?, en cu en todos los temas o en todas las áreas se puede prestar, ¿no?, para hacer algo bien o algo mal. Pero también, ¿qué parte crees que tenga de responsabilidad el tema de los algoritmos, no?, porque ahora justo en las redes sociales, pues puede también como mostrarte cierto tipo de contenido, pero, ¿tú crees que es u un o sea, como que está planeado el tipo de contenido que puedes ver? ¿O realmente sí está basado como en tus gustos o en tu criterio?
Ujú. Es que ahí yo creo que en los algoritmos se crea como un tipo de sesgo, ¿sabes?, eh, lamentablemente, el algoritmo a veces impulsa todavía esta desinformación, porque si tú tienes, por ejemplo, una visión política de izquierda, entonces algoritmo dice: "Ah, pues, a él le gusta consumir esto, pues va", pura información de esta línea, ¿sabes?, de escritura, y ya no ves nada del otro tema de de de la derecha o de la resistencia, o como lo quieras ver, ¿sabes?, igual ocurre con los equipos de fútbol, como te digo, si tú nada más consumes de no sé, aquí en México, del América, ah, bueno, pues entonces todo va a ser de línea del América, todo va a ser en contra de las Chivas que, pues, son rivales, ¿no?, eh, ese tipo de de de problemas también el el algoritmo puede, este, masificarlos y y dañar todavía más la la percepción de de las personas. También, las personas yo creo que deben de buscar por otros medios, por otras redes sociales, tal vez en en Internet, eh, pues otro tipo de notas, ¿no?, que tal vez los haga ver y que les haga valorar y equilibrar mejor su visión, y que les ayude a tener también un punto de vista propio.
Ujú. Ajá. Ajá. Del América. <chuckles> Sí, creo que bueno, coincido mucho con con la perspectiva que tienes al respecto de cómo los medios realmente funcionan y pueden pues, modificar, ¿no?, muchas n opiniones o muchos criterios de las personas, o sea, siguen siendo, pues, masificadores y esa, al final, es es su función. Pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que compartimos, con lo que creemos, porque, pues, no to no porque sea un medio reconocido quiere decir que tengan toda la verdad, ¿no?, pero bueno, te agradezco mucho por haber compartido este punto de vista. Agradezco mucho, fue un un tema bastante interesante y espero nos veamos pronto.
Así, es. Igualmente, hasta luego.